Мгм. Ну, а, просто. Э, э, конечно же, это сложно сделать. А, но просто думай, насколько, а, тебе будет благодарен твой организм, если ты всё-таки для себя установишь, э, какой-то режим питания. Это поначалу будет сложно, а потом у тебя уже организм привыкнет и войдет в этот режим питания. А, просто можно попробовать, ну, как эксперимент такой, да, на неделю. А, сделать, что вот, э, у меня, там, не знаю, обед ф ф в 1:00 дня. А, или, может быть, а, с кем-то сходить пообедать, кто вот именно ходит обедать. А, если не берётся еда с собой. Есть финансовая возможность или, там, скажем, доступные какие-то рядом, а, места, где можно сходить перекусить?
Мгм. Мгм. Да, есть, конечно. Слушай, такую идею ты мне классную подкинула. У нас вот девчонки есть, они они, по-моему, зна э, вот знаешь: "Война войной, а обед по расписанию". Вот это про них. Что бы там ни происходило, что бы там ни горело, они компьютер закрыли и пошли.
Мгм. Мгм. Вот если есть возможность к ним присоединиться, к кому-нибудь, да. Кто наиболее тебе приятен. Может быть, с кем-то даже можно обсудить там, не знаю, работу, там, какую-то за обедом. А. Но чтобы, да, какая-то была мотивация. И потом уже организм почувствует, насколько ему хорошо от этого. Что вот я там успел и позавтракать, возможно, и пообедать, и потом уже вечером себя так не нагружаешь. И уже сам организм станет, э, требовать этого.
И ат <laughs> может, как-то мне к ним присоединиться? <laughs> <laughs> Ага. Классно. Слушай, дак я себе не только режим питания налажу. Так я ещё и подружусь, э, с кем-нибудь. И <grunts> за обедом много чего интересного можно обсудить, <laughs> особенно па <laughs> пройдёт на работе. Да, и они меня будут, думаю, дергать. Я им дам такие делегирую им такие полномочия, что если я буду отказываться, что можно закрыть компьютер. Вот.
Это сто процентов, да, конечно. Да, например, каа как вариант. <laughs>
Я ч <laughs> и они. Никто не пострадает. <laughs> Спасибо те большое за твои рекомендацию. Очень классно. Я теперь такая, э, живая. Пойду внедрять всё это в свою жизнь, рабочую, офисную.
Мгм.